آه، إزاي الكلام ده؟
ما إحنا اتفقنا، إحنا اتفقنا إن كل حاجة بتدخل ليها أثر. كل واحد أكله مختلف، كل واحد أكله مختلف.
على كده الدكتور ده، مأثّر في شخصيتِك جدًا، ومأثّر في حياتِك جامد؟
ده مأثّر جدًا. لأن أنا باشوف باشوف الأثر بعينيا، يعني بغضّ النظَر عن الناس، هاقول مثلًا، في خلال ال3 سنين هو مثلًا بيدفع لناس مع إنه هو مش مستفيد حاجة خُد بالَك، هو مش مستفيد أي حاجة خالص، ده بالعكس ده هو ضَرّ شُغله. يعني هو كان مُمكن، يفضل مكمِل عادي والناس بتيجي له بال ال ال ال العيادة بتاعتُه ويكشف وياخد أدوية وبتاع وكده. هي كلّها ت هو شايف إن الموضوع تحول لتجارة. إن الموضوع مش طب، الموضوع ده تجارة.
آه. آه، ده مُمكن يوصّل الكشف ل1000 جنيه. إمم.
إن الناس بتستغِل الناس. أوكي، فالناس اللي باقول لَك، اللي عندهُم السُكر وقفوا سُكَّرُ، وقفوا دوا السُكَّر نهائي. ما بياخدوش Insulin.
إمم.
رفض جدًا موضوع الInsulin ده وإن هو آآ ده ده سِمّ. أنت بتموّت نَفْسَك أنت مش بتصحّي نَفْسَك، وإن السُكَّر لمّا بيعلى في جسمك، بيعلى لسبب عشان يحميك. أنت لو قعدّت تقيس لنَفْسَك السُكَّر طول اليوم هتلاقيه بيعلى ويوطى، يعلى ويوطى لأن أنت جسمك، بيحصل فيه حاجات أنت مش محتاج ومش مُضطر تعرفها هو أنت جسمك بيتعامل مع نَفْسُه.
إمم. أيوة، البنكرياس بيفرز و وبيهاجم والكلام ده.
بالضبط، أنت ربنا خلق خلقَك آلة مُحترمة جدًا، جدًا عارفة هي بتعمل إيه، وبتروح فين، وبتطَلّع لَك إيه هرمونات هنا ال النخامية بتطَلّع كذا عشان الكظرية تعمل ك أنت ما لكش دعوة بكل القِصة دي أنت ربنا ع خلَقَك كويس، أنت الفكرة أنت بتآكل إيه؟
إمم.
أنت الفكرة بتدخّل لنَفْسَك إيه؟ أنت طماع بتحب تآكل كتير لحدّ ما بطنَك تتنفخ.